Ne, tatsächlich nicht. Also, ich habe nur ein paar Erinnerungen an Urlaube, wo e es Hunde einfach dort gab und ich mich ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwie so 'nen guten Bezug zu denen, dass die äh, dass ich so ein, 2 Erlebnisse hatte, wo dann der Hund, den es dort gab in dem Ort, wo wir waren, einfach mit mir mitgekommen ist. Und dann sind wir los gewandert und er ist die halbe Strecke neben mir hergelaufen, irgendwann umgedreht, aber hat mich begleitet, die halbe Strecke. Ähm.
Mhm. <laughs> Oh. Ja. Ja, das klingt ja wirk wirklich spannend. Äh, vielleicht, äh, hast du ja d aus dieser Liebe zum Wandern, die hast du ja vielleicht ausgestrahlt und der Hund mit seinem feinen Gespür ist dir dann deshalb gefolgt. Mhm. <chuckles>
Ja. <giggles> Ja, vielleicht. Ich habe ihm aber auch vorher die ganze getätschelt und gestreichelt und i das fand er wahrscheinlich auch ganz toll. <giggles> Hat er sich wahrscheinlich gefreut, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und ist dann direkt mal mitgekommen. <laughs>
Ah. Ah, ja, ah. Genau, ja. So viel Aufmerksamkeit und Liebe, da kann ja kein n Tier zu „Nein“ sagen. Äh. Und diese das Wandern und die Spaziergänge, die du so liebst, äh, hast du hast du das ist das jeweils spontan entstanden, oder gab's da 'ne Vorbereitung, oder gar 'ne Absprache mit anderen Menschen wie deiner Mutter?
Mhm. Genau.

Mhm. Könnte man denn sagen, das ist schon fast so eine Art professionelles Wandern dann mit professioneller Ausrüstung auch?
Äh, professionell würde ich nicht sagen. Ich bin schon viel wandern gegangen in den Bergen, ähm, von klein auf mit meiner Mutter zusammen. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen. Äh, ich habe einfach nur, hm, den typischen Wanderrucksack, Wanderschuhe und klar, im Rucksack alles, was man so braucht. Aber, ähm, ich mache jetzt keine super gefährlichen Partien, wo man irgendwie noch klettern muss und sich an 'nen Seil anhängen muss und so. So was mache ich nicht. <chuckles>
Mhm. Okay. Oh. <chuckles> Mhm. Okay. Ah ja, also, das klingt dann, also, äh, relativ bodenständig und nicht, äh, gefährlich. Äh, du hattest erwähnt, dass du mit deiner Mutter von klein auf gewandert bist. Denkst du, dass dass diese Erfahrung vielleicht mit deiner Mutter, äh, zu diesem wohligen Effekt, äh, auch heute noch beiträgt oder beigetragen hat?
Mhm.